طيب فكرتِ تتكلّمي معاهم في البيت مع الأولاد أو مع الزوج حتّى، إن هو يا جماعة نوزّع المسؤوليات، أ أنت تعمل كذا يا زوجي هت هتقعد مع الولاد مثلًا الفترة دي، الولاد هتروّقوا أوضتكم، فكرتِ في الحلول دي؟
لأ، باكافح طبعًا، آه طبعًا باحاول وباكافح كمان إن أنا أوصّل الموضوع، بس عارف آآ هم اتربوا إن كل حاجة بتتعمل لهم فدي كارثة، بس ب مش هاكذب عليك يعني لمّا جُم هنا أنا مش قادرة، لإن أنت في مصر في أشخاص بتساعدك، في عيلة جنبك، في أهلك هتروح تودّيهم عندهم، بتعرف تفصل شويّة في مصر، آآ في كل الرفاهيات موجودة في مصر اللي مش موجودة هنا، هنا ما فيش حاجة رفاهية موجودة نهائي زي مصر. يعني هنا فحرفيًا آه.
إمم. للأسف مشكلة. بالضبط إمم. فكرة ال الاعتماد على النفس مش مش في مصر مش أوي.
اعتماد على النفس في كل حاجة، أنت حتّى في مصر بتاع العامل الزبالة معلش sorry يعني، بييجي عند باب الشقّة ياخد باسكت الزبالة وينزل ينضفه.
إمم. امم للأسف.
إحنا هنا لأ، أنت لازم تنزل في المكان المحدد وترمي وتفصل الزبالة، وتحط البلاستيك في حتّة وال كل حاجة في حتّة، وأنت فاهم الإزاز في حتّة آه ويا إما تتحاسب. كل حاجة حرفيًا ما فيش حاجة إسمها حد يقف لك عند الكاشير، أنت اللي بتحاسب لنفسك مبدئيًا يعني الكاشير قليل جدًا، أنت اللي بتقف تحاسب لنفسك، أنت الكاشير كمان يعني أنت الكاشير وأنت اللي بتلم.
ياه! دنيا تانية. دنيا تانية فعلًا. إمم. تمام.
كل حاجة حرفيًا هنا جينا اللي هو إيه ده؟! آآ نفسي أجيب حد يساعدني ينضف معايا البيت، لأ أنت تطلبي الشركة والشركات لأ الشركات أصلًا بتوع عمّال النضافة دي بتبقى بالحجز، والحجز وغالية جدًا جدًا، مش في متناولك، ومعظمها الأولوية لكبار السن مش ليك بالأولوية.
إمم. لازم يتغير. مش زي البلد لأ. تمام. إمم بالضبط. طيب
فأنت منهك بقى، يعني بتبقى فاهم الدلع بتاع مصر ده مش موجود هنا.